Talagang pinursigi ko, talagang iyon nabubuhayan ako, hindi ako inaantok buong araw sa <inhales> opisina, kumpara do'n sa hindi pa ako naglalakad, kasi no'ng hindi pa ako naglalakad talagang inaantok ako, eh, kumbaga
Oo, totoo, mm. Mm. Oo. Oo. Opo, parang tamad na tamad ka sa ginagawa mo.
oo ang bigat-bigat parang, "Ano ba 'to, eto na naman, inaantok pa ako," <gasps> parang gano'n? Alam mo yon? Alam mo 'yong gano'n?
Opo. Totoo, totoo yan, oo totoo yan, mm, kasi ako dati talaga nung yun nga same lang din na hindi talaga ako nag-e nag-exercise, nag-g-gym, sobrang tamad ako like tamad na tamad akong maglakad pa eh
Ang bigat 'no, mm.
specially samin may dadaanan pa akong overpass, ilang overpass yun, parang tinatamad akong akyat akyatin na siyempre nakakapagod, nakakahingal, pero ngayon simula na nung nag natuto akong mag-gym every morning or every night out tapos mag-jo jogging every morning parang, mas gumaan yung feeling na parang, "Ay kayang-kaya ko 'tong abutin bakit ako napapagod dito nung dati pero kaya ko naman pala," mga ganon. Dapat mm.
Mm. Mm. 'Di ba, sa akin sa dati kong trabaho, underpass ilan 'yon, kasi sa Makati puro underpass 'di ba?
Oo, ay opo.
Talagang nilalakad ko na lang 'yon papasok ng opisina, talagang bababa na lang ako kung saan ako bababa pero, mag-a-underpass ako maglakad ka, kung maglalakad ka.
Mm. Oo. Oo. Oo, maglalakad ka talaga, yun ayun napag-usapan na natin yung mga good thing na ginagawa para magkaroon ng energy, then ano yung sa tingin mong iniiwasan mong gawin yun para sa tingin mo hindi ma hindi ka mabadtrip or hindi hindi sumama yung araw mo?
Hmm. Mm.